ये तो है, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही लगता है, हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए <sniffs> देखिए मैंने देखा है कि अक्सर लोग ना चूक जाते हैं इसे बचाने में लेकिन करना ज़रूर चाहिए, जैसे मैं अपने घर की ही बात बताऊँ तो देखो ह हमारे जो माताजी लोग होती हैं ना, उन लोगों को बड़ा रहता है कि पैसे की बचत कर लें, थोड़ी-थोड़ी छ छोटी-छोटी चीज़ें वो इकट्ठी करती हैं। <sniffs> मैं तो आपको बताऊँ मेरी मम्मी बहुत अच्छे-अच्छे टेक्निक लगाती है पैसे बचाने के, लेकिन जो मेरे पापा हैं उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है पैसे बचाने में, वो उड़ाने में लगे रहते हैं, तो कुछ देखिए परिवार में ऐसे लोग भी होते हैं, स सारी अ, चीज़ें एक जैसी नहीं रह सकती हैं, तो मेरी मम्मी बचाती हैं, मेरे पापा उड़ाते हैं, तो बैलेंस बना रहता है। ऐसा संतुलन होना चाहिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही बचाती हैं तो थोड़ा-बहुत रहता है कि पिताजी से हमें मदद मिल जाती है, लेकिन पैसे बचाने का तो मैं आपको बताऊँ मुझे पहले नहीं इतना समझ में आता था, लेकिन अब मैं मुझे भी लगता है कि हाँ, पैसे ज़रूरी होते हैं। आप देखिए समाज में ना आपका जो स्टेटस है, आपका सम्मान है वो भी आपके पैसे को देखकर लोग करते हैं, तो इस वज़ह से भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग ना जिसके पास पैसे नहीं होते ना उसको मतलब बड़ी अजीब नज़र से देखते हैं या फ़िर उसका सम्मान उतना नहीं करते हैं। आप आपने क्या महसूस किया है आस आसपास?
जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। दीं जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। जी, बिल्कुल उनके कपड़े, उसकी गाड़ी, उसका घर देख के लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं आज के समय में, एक्चुअली जी, पैसा तो इतना मतलब फ़ाइनेंशियल टूल को उतना रि रिस्पेक्ट कर रहे हैं लोग, अगर किसी के पास पैसा है तो देन उसके लिये रिस्पेक्ट मिलेगी जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो देन आप तो सोसाइटी में भी खड़े होने लायक भी नहीं है ऐसा लोग समझते हैं आज के समय में और जैसा आपने बताया कि लेडीज़ को सेविंग्स करने की बहुत मतलब टेक्निक्स पता होती हैं एंड वो जेंट्स से ज़्यादा करती भी है। ये मैंने फ़ैमिली में देखा हुआ है, स्पेश स्पेशली आप देखोगे कि लेडीज़ ना गोल्ड बहुत खरीद के रखती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। जी, पैसे की बचत करने का बहुत ही शानदार तरीका ये है और हमारे जीवन में पैसे की बचत करना ज़्यादा ज़रूरी है।
जी। सही कहा। जी। बिल्कुल। ये तो है। जी। हाँ। ये तो है। जी। हाँ। जी, हाँ।
मुझे आपसे बात कर, कर बहुत अच्छा
जी। मुझे भी आपसे बातचीत करके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं यही चाहूँगी कि हमारी फ़िर से बात हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।
धन्यवाद।

बिल्कुल, ये तो बात सही कही।
गुज़ारा करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपने भी अपने आस-पास देखे होंगे काफ़ी लोग रिश्तेदार या कहीं न कहीं ज़रूर।
हुँ। जी हाँ, ज़रूर। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है कि जैसे देख शुरुआत में देखिए कुछ लोगों में ये भी देखा है ना कि वो पैसे की बचत नहीं करते हैं, अनावश्यक ख़र्चा करते हैं दिखावे में। मैं दूसरों का क्या बोलूँ? मैंने शुरुआत में जब मैं कॉलेज में थी ना मैं भी यही करती थी, खूब महँगे-महँगे शूज़ ख़रीदती थी। मतलब 7-7 हज़ार के, 6-6 हज़ार के और अब मैं आपको बताऊँ मैं अब में 2000 भी काम चला लेती हूँ क्योंकि होता क्या है हमें बस ना अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए ना कि दिखावे बाज़ी करनी चाहिए। आजकल तो देखिए सोशल मीडिया पर भी जिस तरह से ट्रेंड छाया हुआ है ना तो लोग बहुत पैसे वेस्ट करते हैं। नहीं-नहीं गाड़ियाँ ख़रीद लेंगे, फ़िर गाड़ियाँ इतनी महँगी रहती हैं तो उसके देखिए उसमें उसके मेंटेनेंस में भी उतना ही ख़र्चा आता है। तो फ़िर वही दिक़्क़त हो जाती है ना कि हम दिखावे में बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा देते हैं, फ़िर बाद में इसमें हमें बड़े ही नुकसान झेलने पड़ते हैं। कई बार तो मैंने देखा है ना कि लोग ना अ, आगे बढ़ने की होड़ में भी अ, ज़्यादा ये पैसे ख़र्चा कर देते हैं कि अरे! उसके पास ये चीज़ है तो मैं तो उससे अच्छी वाली ख़रीदूँगा। फ़िर उसको देख कर के दूसरा सूचना अरे मैं भी इससे अचि लोगों के पास देखिए आजकल तो मुझे लगता है युवा को ही देख लें आप। मैंने देखा है कि मेरे सारे दोस्त जितने बेरोज़गार दोस्त हैं सबके पास आईफ़ोन है। सब अभी 15 हज़ार की भी नौकरी नहीं करते लेक़िन सबके पास आईफ़ोन है सब ने ईएमआई पे ले रखा है। तो मुझे लगता है ऐसे दिखावे की वजह से ना हमें आने वाले समय में बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। आपकी क्या राय है?
जी। हुँ, हुँ। उ, जी।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 जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। जी। जी, नहीं मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से भी देख-दिखावा आज के समय में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आम आदमी की आमदनी पचात पत 15 हज़ार रुपए है, ख़र्चे उसके 50 हज़ार रुपए के हैं। और हमें इसका परिणाम 1-2 साल बाद क्या होगा? वो पता होने के बावजूद हम बचत ना करके हम ख़र्चे बढ़ाने के के और दिखावे में जी रहे हैं। ऐसे चीज़ कर जिससे हमारा सोशल स्टेटस काफ़ी ऊपर जाए। लोगों को लगे कि इनके पास काफ़ी पैसा है लेक़िन एक्चुअली में पैसा हो ना हो वो बात नहीं है लेक़िन सेविंग तो एटलीस्ट उन्हें करनी चाहिए। तो 15 हज़ार रुपए कमा रहे हैं तो 10 से 20 पर्सेंट तो एटलीस्ट सेव करना चाहिए अपने ख़ुद के लिए, फ़ैमिली के लिए। बिकॉज़ अभी आज का समय ऐसा है कब कोई क्या इमरजेंसी आ जाए किसी को नहीं पता जी देखो।
जी। हाँ एक बिल्कुल। हाँ। हाँ। ज़रूर। हाँ। ज़रूर। ये तो बहुत अच्छी बात है।
जी, सड़क पे कब किसका एक्सीडेंट हो जाए कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता तो कब फ फंड की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो हमें सेव करके रखना चाहिए। और ख़ासकर आजकल जो युवा है आपने बताया जो हमारे यहाँ के युवा है अब उनके भविष्य में उनका कुछ गोल वग़ैरह भी होंगे, उनके कुछ अचीवमेंट्स भी करने होंगे उन्हें। तो उसके लिए सेविंग्स तो एटलीस्ट रिक्वायरमेंट अगर कुछ बड़ा करना है तो। अगर हम सारे पैसे कमाएँ या ख़र्चे कर देंगे तो फ़िर? गोल वग़ैरह क्या रहेगा फ़िर बड़ा कुछ करने का? जी और फ़ैमिली की सेफ्टी फर्स्ट है सबसे पहले तो।
हाँ। उ, जी। हाँ। उ, जी। हाँ, ये तो बिल्कुल। हुँ। सही कहा। ये तो बात सही कहा आपने।
उसके लिए सेविंग सबसे नंबर वन पे आती है। जी।
जी, बिल्कुल, आजकल हाँ।
वैसे आप जी आप आप वैसे आपके हिसाब से पैसे बचाना हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कब ज़रूरी होता है?

जी, तो पैसे की बचत तो बहुत ही ज़्याद हमें फिज़ूल खर्चा तो बिल्कु ना चाहिए, हर महीने कुछ इन्कम में से कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर बचाना चाहिए, तो आप बचाने के लिए क्या स्ट्रैटिजी फ़ॉलो करती हैं पैसे? जानना चाहूँगा।
तो है। जी। हाँ। जी, देखिए, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, तो मैं अ, मैंने ये देखा ना, पहले तो मैं स्टार्टिंग में जब मुझे पैसे बचाने की बड़ी श अ, सुध लगी थी, तो मैंने स्टॉक मार्केट में, सोचा था, इन्वेस्ट करूँगी मैं। तो मैं इंट्राडे करने लगी थी, तो फिर स्टार्टिंग में तो मुझे पैसे मिले थे, लेकिन बाद में, देखिए, जब आपको इसका ज्ञान नहीं होता है ना, तो अ, आपके पैसे डूब भी सकते हैं, तो मेरे प कुछ पैसे गए भी, तो उसके बाद से मैं वहाँ से मैंने थोड़ा किनारा किया। अब ना, मैं एसआइपी में इन्वेस्ट करती हूँ, मुझे लगता है, वहाँ निवेश करना ज़्यादा सही रहता है। कहीं न कहीं, वहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। और मुझे लगता है ना, गोल्ड में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपकी क्या राय है? क्योंकि देखिए, हम लोग ना छोटे हैं अभी, तो अभी हम मैं तो अगर अपनी बात करूँ, तो अभी मैं ज़मीन नहीं खरीद सकती, नहीं तो मुझे लगता है, आजकल के स समय में ना, उसका जो अ, रेट है, वो दोगुनी तेज़ी से जा रहा है, आपकी क्या राय है?
जी। जी। जी। बिल्कु जी। जी। हुँ। जी। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और जैसे मैंने बताया, का ज़िक्र आपने करा है, तो मेरे पेरेंट्स ने भी एसआईपी कराई हुई है, फ्यूचर भी है, और मैंने भी कराई हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है, अपने पैसों की सेविंग करने के लिए, उसमें आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल जाता है एसआईपी में। और जी, दूसरा जो आपने गोल्ड का बताया गोल्ड भी काफ़ी सेफ़ इंस्ट्रूमेंट है, अपने पैसों की बचाने क बचत के लिए। तो हमें ऐसे कोई न कोई ज़रूर ढूँढने चाहिए, और जैसा आपने बताया, प्रॉपर्टी तो थोड़ी कॉस्ट्ली हो जाती है मिडल क्लास के लिए, तो वो तो अफ़ॉर्ड अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन हमें इनकम का कुछ न कुछ 10 से 20% तो एट लीस्ट पर मंथ ज़रूर सेव करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इसकी कहीं न कहीं रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी।
जी। याह। जी। हाँ। हाँ, ये तो है। जी।